はい。
うん。うん。
そうですね。あ、でも、なんか、結構、僕、今、住んでるのが千葉なんですよ。
はい。 ああああ、はい。
はい。なので、じあの、千葉で、僕の地元が茨城なんですけども、いばら千葉で茨城でおっきい地震があったら、絶対千葉にも、あの、地震があるはずなので、ちょっ、そこは、あのそう、<chuckles> はい。なんかそこはなので、あの、すぐに、あの、親に連絡できるってゆうのが、ま、一番の必須条件、な、ぎぬなので、ま、全然、おんとは切っても良さそうなんですけど。ま、でも、こう、そうですね。うん、うんうん。
うん。 うん。 そうですよね。 <chuckles> はい。 うんうん。 ああ、あああ。 なはい。ああ、なるほどですね。確かに。あとは、あの、よく言われる手法としては、その、スマホの色を白黒にするみたいな
ええ！
話ご、あるんですよ。
はい。ちょっと、あんまり存じ上げないので、ちょっと聞いてもいいですか？
はい。 ええ。

ああ、なるほど、なるほど。なんかどれぐらいの頻度でそういう、風に気が散るんですかね？
そうですね、ま、頻度で言うと、うーん、どれぐらいなんだろうな。ま、結構1時例えば、1時間作業していたとしたら、気が散るのは、うーん、3回ぐらいっていう、で、さんかいの間で、その、どれぐらい長さかっていうと、大体、ものによるんですけど、1回当たり1分から1分半ぐらいっていう感じですかね。
はい。 ええ。 うん。 ああ、あ、はい。 あ、え、1分から1分半ぐらい、じゃあ、ま、ざっと20分に1回ぐらいちょっと気が散られるみたいな。
うん。 そうですね。
ああ、なるほどですね。その、ま、作業される場所とかは、ま、あの、どんな環境になってたりするんですかね？
えっと、作業する部屋っていうのが一応なんか、寝室と、あの、作業する部屋を一緒にしてしまっていて、で、なんか僕のお家、ま、一人暮らしをしているんですけれども、あの、玄関入ったらすぐキッチンがあって、で、扉があって、なんかもう1つお部屋があって、そのお部屋の奥に寝室があるんですよ。あ、でそうなんですそうなんです。せ、そこの寝室に、あの、机とベッドと洋服とかを全部置いて、あの、なんか全部一緒の環境にしちゃってるのがちょっと、良くないのかななんて思ったりして。で、その、空いてるい1個の部屋があるので、そこを作業部屋にしてもいいかなって思いつつ、どうしようかなと思ってるところなんですよね。
はい。 ええ。 ああああ。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。 はい。 うーん。 うん。 はい。 ああ、そうですよね。
あ、はい。
ああ、なるほど。その空いてる1個の部屋っていうのは、あの、何かに使ってらっしゃるんですか？
一応もともとそこで、あの、ご飯食べたりとかするような、なんなんかこう生活の、リラッ生活する部屋みたいな、感じで使ってたんですけれども、なんか、この寝る部屋の方が、寝室の方が、ネットが良くて。<chuckles>
うん。 うん。 ああ。 はい。 うん。 ネット、ああ、うしん環境。
あ、そうなんです。ルそうなんですよそうなんですよ。ネットワークの環境が良くて、で、こっちの方が全然通信が早いので、ちょこっちにルーターを置いた関係で、あの、こっちで作業もしてるっていう状態なんですよね、今。
うんうん。 はい。 うん。 あ、なるほどですね。ああ、はは、あの。なんか無線、有線でしたら、ま、長いケーブル、10mのケーブルとか、LAN ケーブルとかもあるので、なんかそれで、あの、つなげれば、あの、別の部屋でも机持っていけるかなと思ったんですけど。
はい。 はい。 はい。
ええ、なんかそのあたりどうですか？
そうですね。ちょっと、あの、ま、手元にないだけで、ま、確かに今、手元にあるのがこれ1mなのかな、1mの LAN ケーブルの有線で繋がってるので、ちょっと、そっか、長いのもあるんですね。
うん。 ああ。 あの、全然あります。